Und ja, dann habe ich so peu à peu angefangen, äh, meine Gewohnheit umzustellen, weniger äh, weg weg vom Fleisch, äh, Richtung, äh, ja, ähm, veganes Fleisch, also so Soja, äh, Erbsen-Proteine und solche Geschichten. So
Ja. Mhm. Ja. Seitan eventuell auch oder so was in die Richtung.
Hm, ja, das weniger, aber ja, es ging schon in die Richtung, denn mir konnte ja niemand sagen, was ich hatte. <giggles>
Ja. Genau. Und, sage ich mal oder bevor wir dann weiterführen, wie war denn dein 1. Gedanke, als deine Frau dir dann gesagt hat: „Okay, lass mal vegan vegetarisch essen?“ Als jemand, der jetzt davor das nicht wirklich gemacht hat, was waren denn 1. Gedanken, sage ich mal?
Ja, wie so 'n Schlag ins Gesicht, ne?
<chuckles>
Um es ganz ehrlich zu sagen <giggles>
Mhm. Warst du also gar kein Fan von?
ne? Ne. <giggles>
Ja. Aber wie kam es dann, dass du, sage ich mal, trotzdem das Ganze mitgemacht hast? Weil viele weigern sich ja auch. Mhm.
Ich glaube, es war so 'n Gefühl, das ich hatte so 'n Gefühl, die sie das sie mir ver vermittelt hatte. Ich weiß zwar, ich da dass sie, äh, schon also, sie kann viel reden, was auch so sch viel Spaß, äh, auch 'n bisschen sarkastisch sein und so weiter. Und, äh, ich k habe die da schon also die Messages, äh, so 'n bisschen rausgehört <giggles> rausgefühlt. <giggles>
Ah, okay. Ja, ja. Mhm, okay, okay, also, sie sie wollte das, ähm, sage ich mal Hintergrund.
Sie hat so ungefähr 'ne Ahnung gehabt, ja. Sie hatte so 'ne kleine Vorahnung.
Ja.